वहाँ पर हमने सबसे अच्छा होटल किया, मतलब मैंने ही देखा कि सबसे अच्छा होटल यहाँ पर कौन है, पहली बात तो होटल ही बहुत कम थे। तो वो मैंने जो भी एक होटल किया, वो मुझे बहुत ही मतलब उसको मैं 1 स्टार बोलूँगा लेकिन उसका मेक माय ट्रिप पर 4 स्टार लिखा हुआ था, मैंने कहा, "अच्छा जी, 4 स्टार होटल है, तो अच्छा है।" अब मैंने बुक तो कर लिया, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो उसका जो बाथरूम था ना, वहाँ पर छोटी-छोटी छोटी-छोटी, बहुत सारी छिपकली बैठी हुई थी और हमने जब उसको बोला कि, "इसको साफ करवाइए," तो कह रहा है कि, "उसमें क्या है आप हाथ से फेंक दीजिए बाहर," वो ऐसी बातें कर रहा है, तो वहाँ हम किसी तरह बस सोए थे और हमने 1 रात गुजारी थी और बस, वो व हमारे लिए, वो दिन आज तक मतलब वो हिस्ट्री हो गया है हमारे लिए अगर बात की जाए गंदगी के मामले में और हमने कसम खा रखी है, हम कभी लखीसराय में होटल में तो नहीं रुकेंगे चाहे कुछ हो जाए। <chuckles>
हाँ जी। हाँ जी।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 जी, जी, जी, जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी, जी, जी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, अब तो जैसे अ, देखा जाए मतलब बिहार में गंदगी इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे सेंस है ना?
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
बहुत कम है लोगों के अंदर। है ना? अ, वो एसोसिएशन ने बोला उसमें क्या है आप फेंक दीजिए, तो कहीं न कहीं वो अपनी, अपनी भावनाओं के हिसाब से आपको बता रहे थे। है ना, ना कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, उसके हिसाब से वह आपको नहीं बता रहे थे। जी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। वही, वही, वही, वही, वो तो है और मेरी पत्नी को थोड़ा सा है भी ऐसा कि वो बाथरूम अच्छा होना चाहिए और उतना ही ज़्यादा हमको वहाँ पर गंदा मिला था, तो अ, और जो 1 बंदे को फिर वो बुला के भी लाए हम, वो आया और उसने क्या किया ऐसे हाथ से पूंछ से पकड़ा और जाकर बाहर फेंक दिया और तो हमें लगा अब तो चलो सब कुछ साफ हो गया, लेकिन मैं जब अंदर गया और मैंने वो जो जेट स्प्रे नहीं होता है ना वो पॉट के पास, वो जैसे ही पकड़ा एक फिर उसके पीछे से निकल आया। मैंने कहा, "बाप रे, बाप! ये क्या क्या है यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।" और वही सब चीज़ होती कि ऐसे-ऐसे अनुभव मिलते हैं चा बहुत तरीके की गंदगियाँ मिल जाती है कभी-कभी, जैसे ट्रेन में आप अक्सर देखोगे जो स सबसे अपर सीट होती है आप अक्सर उस पे बैठने जाओगे तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं खुसा रहता है जैसे कि थोड़ी सी दराज है, तो उसमें लोग फोल्ड करके कहीं जो अपना कप है वो खुसा देते हैं या फिर कोई तो अपनी बड़ी-बड़ी प्लेट्स भी वो छोटा करके फोल्ड करके डाल देते हैं, तो बहुत घिन आती है उसको। मैंने तो कंप्लेंट कर दी थी एक बार। <chuckles>
हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। <chuckles> जी, जी, जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हुँ, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ।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 हाँ जी, हाँ जी।